Tu aurais un exemple?
Beh, heu, beh, personnellement, ça m'arrive, des fois je suis, heu, stressé avant un entretien ou ou un examen ou peu importe et beh, j'ai ma jambe qui tremble, qui se met à taper du sol comme ça b b heu, pendant que je parle.
Ouais. Ah, oui d oui, non, le c'est le truc normal ça, le la le pied qui bouge, heu, d'accord, OK.
Ouais, bah c c'est une expression du corps par qui exprime un stress. Peut-être qu'il y a trop, heu, pas d'hormones ou enfin d'énergie ou d d'adrénaline ou j faut l'exprimer d'une manière ou d'une autre, faut f faut extérioriser les propos. Et heu, ouais et faire
D'accord. Mais du c du coup, hem, tu penses que ça arrive aussi pour le sourire? Pour des enfin pas forcément pour le juste le sourire, mais pour sur le visage en fait.
Ouais. Je pense qu'il y a des centaines, des milliers de manières de regarder les gens. Beh, je pense qu'on parle d'amour, c'est quelque chose de particulier dans l'idée. Et pour moi les yeux, et le enfin le visage en général, c'est s'adapter au sourire et c'est un ensemble. Les yeux